Aslında olumlu bile etkiler dersleri çünkü benim benim dahi böyle olmuştu. Özellikle, yani, eee, notlarımda ben yükseliş fark ettim. Çünkü e, şimdi çocukken biraz daha enerjik oluyorsun hâliyle. Eee, ve o enerjini dışarıya atmak Özellikle ben ergenlik dönemimde mesela etrafımdan duyduğum kişilere ya da arkadaşlarımın ergenliğine kıyasla çok daha sakin ve bilinçli bir ergenlik geçirdim. Çünkü o ergenliği
Gerçekten mi? Süper! I hı. Evet, elbette. Evet. Wow! B seni bayağı iyi etkilemiş öyleyse!
Kesinlikle! Ergenliğin o öfkesini belki de oy o anda yaşanacak o öfkeyi dahi ben dövüş sporları yaparak atıyordum.
I hı. Ama, mesela gün gü haftada kaç gün gidiyordun antrenmana? Hatırlıyor musun bu kadarını?
Eee, ya, benim şöyle 3 günle başlamıştı. Ben o 11-12 yaşlarında, böyle, 3 gün gidiyordum ama artık sonlara doğru, yani 5 ila 6 gün özellikle, böyle, hani, lisanslı olduğum süreçlerde 5-6 gün gittiğim oluyordu.
Hı hı. I hı. Ama ona rağmen etkilemedi mi derslerini? Çünkü 5-6 gün dediğimiz şey gerçekten artık a haftanın hemen hemen her günü gidiyorsun. Muhtemelen sınavın vardır, quiz'in vardır, sözlü vardır. Hani, bunlara çalışacak fırsatın oluyor muydu yine de?
Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Eee, as oluyordu çünkü daha, böyle, bilinçli bir şekilde hareket ediyorsun ve daha planlı programlı. Özellikle, mesela, bu dövüş sporu için söyleyebilirim. Eee, burada, hani, planlı programlı olmak zorundasın çünkü bir antrenör eşliğinde çalışıyorsun ve, eee, mesela yapacağın Eee, çünkü ben lisanslı olduğum süreçlerde hem grup derslerine katılıyordum hem hocalarımla birebir, eee, dersler de yapıyordum. Eee, bu noktada grup derslerinin belirli bir saati olurdu. O saate yetişmek zorundaydım mesela. O yüzden daha planlı, programlıydım.
I hı. Evet. I hı. Hı hı. Evet. Evet. I hı. Evet. Evet. Ama biraz da şey de olabilir mi? Yani, sen evet, sen çok güzel bir şekilde yöne yönetmişsin aslında. Çünkü planlı programlı çalışmışsın ama bu biraz da aslında senin karakteristik bir özelliğin de olabilir. Yani, herkes senin yönettiğin gibi bunu yönetebilir mi mesela?
Evet. Hı hı. Olabilir. Hı hı. Ya, aslında şöyle, biraz ailenin de yönlendirmesi bu noktada önemli olacak. Çünkü, eee, ailenin de, eee, hani, o çocuğunu biraz bilinçlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü benim ailemden de gelen bir bilinçlendirme vardı bu noktada. Yani, neyi nasıl yapmam gerektiğini hani, her şey bizim için, eee, belirli bir sınırdaydı. Mesela, eee, hani, antrenman saatlerim belliydi ve ben birazcık da aslında şey de etkiliyordu beni: Ben dersi derste öğrenen bir bireydim. Bu yüzden Evet, evet! Kesinlikle ve
Hı hı. Tabii. Muhakkak. Hı hı. I hı. Evet. Hı hı. Tamam, işte, bu çok etkileyen bir şey aslında, mesela. Seni ekstra bir eee, ekstra bir çaba eve gittiğin zaman tekrar çok çok çalışmak zorunda kalmamışsın çünkü, yani, derste öğrenmişsin, ders çıkışında, "Tamam, kafam rahat, ben artık, eee, antrenmana gidebilirim."
Evet, evet! Hı hı.